Heu, ouais. Ouais, ouais. Puis, je sais pas, on aurait dit qu'elle avait vu quelqu'un ou je sais pas, quelqu'un qui l'avait un peu menacée ou je sais pas, mais c'était bizarre et bon, elle nous donne les clés très rapidement. Elle nous f elle nous vraiment, dis toi qu'elle est vraiment passée en coup de vent nous dire: «Ah, bah, il y a ça, ça, ça, ça, ça, allez salut!» Voilà, c'était ça. Ça a duré, heu, même pas, heu, 2 minutes, alors que, tu vois, les les e quand tu es hôte, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, bah, voilà, tu as une passion quand même pour, heu, pour ce genre de choses. Tu aimes bien, voilà, dire: «Oh, là, là, là, vous avez si, vous avez ça». On en avait déjà fait, en plus, donc heu, tu sais, les gens, ils a ils adorent! «Là, c'est notre petit coin de pêche. Là, là, je vous conseille de pêcher là parce qu'on a un énorme brochet qui traîne dans le coin».
OK. Mmh. D'accord. Oui, normalement, ils le vendent bien. Ils te donnent des petits conseils un petit peu sur, heu, ce qu'il y a aux alentours, heu, bon, là, c'est pas le cas, clairement.
Ah ouais. Ah, non, non, non, non. En plus, on restait 3 nuits. On reste pas 1 nuit, tu vois? Donc heu, 3 nuits, c'est quand même, heu, 4 journées. Enfin, tu vois? C'est quand même, heu heu, enfin je sais pas, je je j'ai trouvé ça un petit peu, heu, voilà, un peu rapide comme présentation, mais bon, elle part. En plus de ça, tu sais, elle avait une, heu, je me souviens parce qu'elle avait une, heu, une Polo et elle a déma elle a fait un démarrage, tu sais, heu heu, à mon avis, elle devait être en 1re, elle a accéléré super fort et ça a fait un bruit! On l'entendait dans toute la forêt, après. Je sais pas, elle avait vraiment quelque chose, quoi.
Mmh mh. OK. Bon, donc heu, elle part et vous, vous retrouvez tous les 2, heu heu, à priori, vous devez vous installer, vous poser un peu vos bagages, choisir les chambres, heu, tout ça, tout ça.
Bon. Mmh, pas du tout! Nous, on a juste été récupérer nos cannes à pêche et on <laughs> ah, bah, oui! Mais non, mais attends, nous, c'est c'est c'est mal nous connaître! Ah on était vraiment ah, on était déterminés! On le prend mon pote, il nous dit: «Je», moi, za alors. J'étais un peu comme toi. Moi, je dis: «Ouais, non mais non, mais viens, on on se pose un petit peu, tu sais, on range, on prend un peu les lieux». «Non, non, non, vas-y, mais qu'est-ce tu me racontes, Axel? Vas-y, viens! Allez! Tu lâche tes trucs, on», tu sais, il a vraiment tout jeté, heu, comme ça, dans la chambre, hop, on a fermé a clé, houp et on est partis. On est partis. Bon, après, on est partis, le lac était juste devant, donc en même temps, c'était il nous appelait, il nous attirait, quoi.
Ah oui? <chuckles> Eh! Vous avez jeté les sacs en vrac et vous avez sorti vos cannes à pêche. <laughs> Mmh. Mmh, OK. Oui, c'est allé vite. Mmh.